Hem, ah, oh là là, je suis tiraillée entre les 2. Hem, <chuckles> parce que c'est une méthode qui fonctionne pour moi, mais je pense qu'effectivement, la personne en elle-même ajoutait quand même une grosse, heu, je dirais une grosse plus-value en fait au fonctionnement de, mmh, des des bah des séances en fait, au bien que ça me faisait tout simplement, quoi. Parce que l'autre personne, donc l'homme que je voyais, la, le le psy pas psy, <chuckles> le fameux, hem, o il a fallu que je fasse mes 10 séances. J'étais obligée en fait du coup je de de les faire, j'avais pas le choix. Ouais, j'avais pas le choix parce que vu que j'étais enceinte
<chuckles> Ah ouais. Ah c'est intéressant. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais donc tu as ah tu as fait 10 séances, OK. Donc c'est ouais même même après 10 séances ça n'a rien changé hein, enfin du début à la fin c'était, heu, pas quelque chose qui te convenait, en tout cas.
Ouais, non, c'était un peu <lip trill> écoute, heu, voilà comme ça, tu vois, je j'allais aux séances, j'étais: «Oh, OK, OK, cool» <laughs> j'écourtais parfois.
<chuckles> Ouais. Ouais, OK. Ouais, ouais ça t'aidait pas ouais, ah oui tu écourtais carrément ouais.
Non, non, non, ouais, ouais, j'essayais d'écourter, mais il me tenait la grape jusqu'à la fin, donc heu, je sais pas, mais il était gentil hein, mais heu, oh puis attends. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a changé de poste
Cor Ouais. Ouais. <chuckles> Ouais. Comment ça?
donc heu, et bah lui, il a changé de poste. En fait, on a fait 8 séances ensemble et il a changé de poste. Du coup, il m'a refilé une collègue à lui
Ouais. Ah! Ah ouais, ouais.
mais je pense que sa collègue, c'était pire! <gasps>
Aie. <chuckles>
Oh là là, bah, elle, pour le coup, je la voyais qu'en visio parce que je venais d'accoucher, donc heu, voilà, bébé, heu
Ah ouais, donc ah tu as accouché quand tu étais encore avec, heu, le 1er psy, alors.
Ouais. Ouais, ouais, ouais, parce que c'était des laps de temps de aller tro <blows air> 2-3 semaines à chaque fois espacées, tu vois, entre les séances et heu, et puis bah, sur 10 séances ça commençait à faire un ça faisait long dans le temps finalement
Mmh mh. Mouais.
hem, donc non, il m'a refilé à une collègue bon oh là là mais c'était pas possible à un moment donné je lui mettais tout le temps des feintes. Je je lui envoyé des mails: «Oh je suis désolée, je suis occupée avec bébé. Oh je suis désolée, je peux pas», et puis, au bout d'un moment, je pense qu'elle a compris que j'en avais marre. <laughs>
<chuckles> <chuckles> Ah ouais à ce point là. Ah ouais incroyable <laughs> et à ce moment-là, ouais tu avais pas encore, heu, l'autre solution donc heu, tu voulais quand même garder, heu, le psy sous la main quoi, heu
Ouais, ouais, ouais, je voulais quand même garder ça dans la poche, heu, si vraiment j'avais une grosse détresse. C'est je trouvais ça important de voila.
Ouais, ouais, ouais. D'accord, bon et et si tu dois alors con conseille quelqu'un de ton entourage, tu conseilles du coup de trouver une psy qui lui correspond ou tu lui conseilles quand même d'essayer la méthode PNL qui est, heu, voilà, très efficace, en tout cas pour toi.

Écoute, heu, je crois que c'est plus dans la catégorie à médecines alternatives, heu, parce que, là, pour le coup, c'était payant et moi, de mon côté, quand je donnais des factures, tu vois, à mes assurances, c'était mis dans la même catégorie que tout ce qui était, heu, naturopathe et cetera donc heu, voilà. Heu mais je savais pas. Heu, est-ce que j'y croyais? Est-ce que j'y croyais pas? Comment ça marchait? Enfin, j'y j'y connaissais rien, mais je me suis dit: «Bon, écoute, heu, voilà».
Ouais. D'accord. OK. Ouais, ouais, ouais. Tu as voulu tester. À ce moment-là, tu savais pas trop, heu, il y en a tu as essayé un truc qui marche pas, donc tu essayes quelque chose d'autre, heu, «Est-ce que ça marche ou pas?» Tu es curieuse, quoi. OK.
Mmh. Exactement ouais et heu, parce que mon mon but, c'était vraiment de pouvoir m'en sortir. En fait, il fallait il fallait que je fasse quelque chose. Enfin, voilà, là, j'étais à un point où je pouvais pas couler plus parce que sinon, heu, j'étais mal, quoi et heu et en fait, avec elle, on a fait, heu, 1 ou 2 séances en présentiel, au début, pour se voir, pour se rencontrer et là, ça a été un coup de foudre, mais direct, en fait. Han! Écoute, je me suis sent en présentiel, ouais.
Mmh mh. Bien sûr. D'accord, ouais OK. Ça va. OK. Ah ouais? En en en présentiel, là, du coup, hein? Ouais OK.
Et je me suis sentie, heu je sais pas, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie bien, elle me rassurait. Enfin, tout, en fait, sa présence me rassurait. Elle me rassurait. Alors, peut-être je sais pas, est-ce que c'était parce que c'était une femme? L'autre était un hom je j'en sais rien. Franchement, je, mmh, je pourrais pas te te dire et heu, donc ça a très bien marché. On a fait 2 séances ensemble, mais j'avais pris un un package qui, lui, était très cher. Mais bon, voilà, hein, santé avant tout. Heu <chuckles> et heu Mmh mh.
Incroyable. Mmh mh. Ouais. Oh Ouais. Ouais donc là, la différence, c'est quand même que l'autre, à la base, était quand même, heu, remboursée alors qu'elle pas du tout. Bon, là, tu en as pour ta poche, ouais. OK.
Ouais. C'est ça. Donc il y a ça faisait un petit peu, mmh ouais, un petit trou, un petit gros trou même dans le budget, puisque c'était très cher et heu, donc on a fait 2 séances en en physique et ensuite, elle m'a dit: «Bah, si tu veux, pour les prochaines, on peut le faire, heu, à distance, machin, écoute, on peut essayer 1 à distance. Tu me dis comment tu te sens. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on reprendra en présentiel». Je me suis dit: «Bon, bah, OK», tu vu enfin on s'entendait bien. On avait une bonne connexion. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» et en fait, à distance, c'était exactement la même chose. Ça a super bien fonctionné. Hem, la 1re sé ouais.
Ouais. OK. Ah, ouais? C La méthode, heu, utilisée, c'était quoi? Ça ressemble à de la psychologie un peu classique ou il y a des vraiment, des des choses mises en place, un peu un peu spécifiques?